Uhum.
Entendeu?
É uma falta de sensibilidade enorme e assim, se você impôs o seu ponto de vista referente a isso e a pessoa do outro lado ficou chateada, dificilmente você preci eh, é primo, é um parente, mas não é uma coisa que você vai ter que ceder e aceitar essas situações pra manter esse relacionamento entre família. Não, houve um passar do ponto aí muito grande. Houve uma uma falta de respeito com o seu filho, houve uma falta de respeito com você que não deveria acontecer, entendeu? Todos têm compromissos e se fosse o contrário, ta não seria interessante pra eles também receberem vocês e viver uma vida de turismo durante 2 semanas. Eh, cabe cabe à pessoa que tá do outro lado se comprometer em ajudar, se comprometer em fazer compras. "Ah, eu não quero que faça compras." Faça mesmo assim. Então compre algumas coisas pra casa. É tipo, é uma questão que que que tem que ser tem que ser uma via tem que ser recíproco e tem que ser ter o senso e tá faltando sensibilidade total nesse tipo de relação.
Uhum. Claro. É. Total né, e que bom que que bom que você tá falando isso pra mim porque, sabe, às vezes eu falo, ah, eu sou intransigente eu sou exigente. Não, né, eu sou uma pessoa que tem bom senso, não sou?
Sim, nesse nesse ponto sim. A gente é uma questão dos princípios de hospitalidade, eu acho que não tem condição não não não dá pra se ver estando na casa de outra pessoa e não ajudar, não dá pra se ver colocando a rotina dessas pessoas mudando. Essa esse casal, essa família deveria se adequar, eh, beleza, o parque fecha bem tarde não, nós vamos sair um pouco mais cedo pra poder chegar e conseguir adequar dentro do horário, até mesmo pra pra não ficar somente, assim, como você já sai muito cedo, o seu filho sai muito cedo e quando o seu filho chega seu filho não vê os primos. Então, tecnicamente não, se ele não viu
Né? Não, não dá se Não, não viu e não viu só no final de semana mm-mm.
E se ele não viu, então eles não cumpriram aquilo que eles q disseram inicialmente que ia fazer que era vir pra pra ver vocês. Ele não fez isso porque eu acho que ficou nítido que a criança levanta às 05:00 e sai às 06:00 pra escola. Então se eles sabem disso, sabem dessa informação e acordam e não vê a criança em casa, me desculpa mas eles não têm o interesse nenhum de ver, eles têm o interesse de estar aproveitando da casa, do carro, de tudo que vocês podem oferecer.
Exato. Não. Exato, foi uma pousada é, é triste falar isso, mas olha, você você falando, assim, eh, só reforça assim a minha posição de que daqui pra frente eu não quero mais passar por isso, e eu vou acho que ter uma conversa clara com ele sobre isso, sabe, com todos, né, que se quiser vir é bem-vindo, mas tem que obedecer as regras da casa a uma ajuda é bem-vinda, vou falar mesmo, sabe, porque fica pesado pra gente.
Uhum.